Wenn's gut 21, 22 wird ist dann, sage ich mal, noch, äh, tolerabel, aber nix mehr drüber. Und egal, ob das jetzt perfekt wurde oder nicht, da musst du halt quasi dir selber sagen: „Ja, Mensch, okay, ich habe jetzt 80 %, 90 % so, wie ich mir das vorstelle, und das reicht dann auch“, ne? Also, diese Zeitlimits, dass man das im Kopf hat, dass es quasi das eine, wenn du da den Akt performst, also, die Szene aufnimmst, gleichzeitig dann im Hinterkopf behältst: „Okay, die Zeit, äh, die muss ich im Auge behalten und die werde ich auch nicht mehr überschreiten.“ Und dann direkt weiter zur nächsten Szene gehen oder zur nächsten Aufgabe, ne? Also, das ist 'ne super Methode, dass du eben dieses Überarbeiten, dieses ständige Verbessern und nie wirklich so zum Schluss kommen, dass du das damit quasi, äh, ganz schnell gelöst bekommst, ne?
Hm, ja. Mhm. Das finde ich tatsächlich eine sehr gute Idee. Ähm, ich glaube, das könnte sehr viel bringen, wenn ich das mal ausprobiere, denn ich habe das noch nie gemacht. Also, ich habe mir für meine kreativen Projekte noch nie ein Zeitlimit gesetzt. Für mich war immer klar, so lange, bis es sitzt, so lange, bis ich das gute Produkt habe. Ähm, ob das Stunden dauert, dann dauert es Stunden, dann ist es so. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen aus der Künstlerbranche einfach, weil wenn ich da Proben habe, zum Beispiel für 'ne Show, hat man so 'ne ungefähre Zeitbegrenzung, aber die wird eigentlich nie eingehalten. Es ist immer: Bis es sitzt. Und wenn's 2, 3, 4 Stunden länger dauert, dann dauert es so viel länger. Und ich schätze, dass ich wahrscheinlich von dort aus solchen Proben für solche Stücke, ähm, diese Mentalität wahrscheinlich übernommen habe
Mhm.

Ja, eigentlich bei allem, was ich mache. <chuckles> Ähm, ich sehe immer noch eine Verbesserung, und, äh, es passiert auch mal, dass ich schnell mit was zufrieden bin. Ich würde sagen, das ist dann so wie so 'n Glücksgriff, weil's einfach lief. Manchmal ist man ja in 'nem sehr, sehr guten Flow, aber in der Regel ja. Ich bin natürlich auch kein Kameraexperte. Das heißt, da muss ich auch immer 'n bisschen, hm, rumprobieren und, ähm, versuche immer, das Beste rauszuholen. Hm, wenn ich alleine was mache, mache ich schon echt viele Wiederholungen, und man ist dann auch echt sehr erschöpft. Das ist schon wie 'n ganzes Training eigentlich
Mhm. Ja, das glaube ich.
Mhm. Und dann ist es natürlich auch nervig, wenn man so viele Aufnahmen hat, sich die alle dann noch mal durchzugucken und dann auszusortieren, bis wirklich das eine überbleibt, wo man sagt: „Okay, das war das Beste von allen.“ Es dauert alles extrem lange und ich dachte, ja, das ist 'n bisschen doll und dass ich da vielleicht bisschen, hm, meinen Perfektionismus runterschrauben könnte, um, ja, mich nicht auch nicht so lange aufzuhalten mit diesen Dingen.
Ja, na klar und, also, der An dein Ansatz ist auf jeden Fall, äh, richtig.
Mhm.
Und jetzt würde es halt in die Feinarbeitung gehen, ne? Oftmals hat sich bewährt, ähm, eben sich dass du dir Zeitlimits setzt. Also, wenn du konkrete Arbeitsphasen hast und zum Beispiel 'ne Szene dass du dir vorneweg sagst: „Okay, also das wird jetzt 15 Minuten dauern“ optimalerweise, 20 Minuten ist dann Ende, ne?
Mhm.